Trời ơi, mình mình đang bực mình quá, bây giờ mình hông biết có nên tiếp tục cưới không, nhưng mình có nên tiếp tục cưới ông chồng này hông luôn á, thì
Ôi, sao vậy bạn? Ừm, bạn nói
thì tại vì á là mình với lại ông này là người không có cùng quốc gia.
Ờ, ra là vậy.
Thì đó, thì mình á thì mình vẫn muốn ở Việt Nam, tại vì mình ở Việt Nam quen rồi, tại vì đồ ăn thì rẻ, môi trường, ờ, chỗ đi giao thông này kia cũng tiện nữa. Nhưng mà ông thì đó, nhưng mà ông kia hổng ổng hông chịu, ổng kêu là chuyển qua nước ổng, hai vợ chồng phải ở chung với nhau. Mình mới nói là "Sao anh hông ở với em nè?" ổng cũng Nên giờ chẳng biết làm sao bây giờ đây nà?
Ừm, cũng đúng. Hợp lý. Ừm. Ừm. Rồi, mình đã hiểu rồi. Ờ, thực ra là cái tình huống của bạn cũng đang rất là khó xử ha, nghe vậy thì chắc là bạn cũng cảm thấy rất là bối rối. Ừm. Trước khi mà đưa ra cho bạn những cái lời khuyên cụ thể hơn á thì, ờ, mình sẽ hỏi một vài các câu hỏi nha. Ừm. Thế cái lý do tại sao mà bạn lại, ờ, không muốn chuyển sang cái đất nước của anh chồng sắp cưới của mình nhỉ?
Ừm. Rồi. Ô kê. Nói sao bây giờ ta, tại vì ờ nước của ổng á thì nó hơi, ơm, tức là nó cũng châu Á, nó cũng châu Á giống mình vậy đó, nó cũng là nó ở Nhật Bản.
Ừm. Ừm.
Ừm, thì mình á, mình chỉ biết có mỗi tiếng Anh với tiếng Việt thôi, tiếng Nhật của mình thì chưa thực sự, gọi là, đủ tốt để mà mình có thể tự sinh sống ở đó.
Ồ, đúng. À, đúng rồi, đúng rồi. Rào cản ngôn ngữ rất là lớn, đúng không? Ừm. Ngoài ra thì có cái lý do gì khác nữa không hả bạn?
Đấy. Đúng rồi. Ờ, mấy cái vấn đề liên quan tới văn hóa nữa nha, kiểu, ở bên ổng thì đạo thần đạo á, thì nó nhiều hơn là đạo Phật, ngộ vậy á, thần đạo nhiều lắm. Thì đấy, xong rồi mấy cái, a, vấn đề như là, ờ, lễ tiết gì bên mình nè, bên Nhật nó ít lắm chứ nó hông có nhiều.
Ờ. Ra là vậy. Ừm. À, bên mình thì có nhiều các cái lễ tết vui hơn và được đoàn tụ với gia đình nhiều hơn, là bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn ha, ừm. Thế còn chồng sắp cưới của bạn thì sao? Ảnh ấy có nói cái lý do gì khiến cho anh ấy phản đối cái việc về Việt Nam không hả bạn? Ví dụ như là ảnh hưởng đến công việc hả hay là phải xa gia đình của ảnh á? đề về tài chính hay là cảm nhỉ?
Đúng rồi. Đó. Ừm. Gia đình, ờ, thì, ờ, gia đình thì không phải là vấn đề tại vì ảnh thì đó giờ ảnh cũng đi nước ngoài nhiều á, tức là ảnh cũng làm việc việc nhiều ở những cái nơi khác nhau rồi chứ không phải là mới lần đầu đâu. Ảnh cũng làm việc nhiều với các quốc gia khác nên thành thử ra là cái tư tưởng của ảnh nó cũng cởi mở, chỉ là cái vấn đề ở đây á, là tại vì ảnh là người Nhật mà ảnh quen ở Nhật rồi thì cũng giống như cái trường hợp của mình vậy đó, ảnh hông biết tiếng Việt. Ờ, mà cuộc sống ở đây thì đối với ảnh nha thì chơi nhiều hơn là làm, thành thử ra là <chuckles> ảnh sợ ảnh ở đây cái ảnh nghiện ảnh nghiện chơi hơn nghiện làm.
Lý do cũng chính đáng đấy chứ, thì cũng giống như bạn là có bị rào cản về ngôn ngữ là tiếng Nhật. Còn ảnh thì lại bị rào cản ngôn ngữ về tiếng Việt ha. Còn hơn nữa thì bạn lại coi rằng cái việc mà có rất là nhiều lễ hội ở Việt Nam thì nó lại là một cái điểm cộng, còn anh ấy lại thấy rằng đấy là một cái điểm trừ, bởi vì là ảnh ấy là một người mà nghiêm túc trong công việc, đúng không? Thế thì nếu mà chuyển về đây thì ảnh ấy công việc của ảnh có bị ảnh hưởng không bạn?
Ừm. Ừm. Cũng có thể là sẽ bị ảnh hưởng, tại do là ảnh làm việc ở bên Nhật là chính, hoặc là ảnh làm việc ở thuộc về các trụ sở, tức là trụ sở phân phối ảnh đi h bên nào á thì ảnh sẽ đi bên đó. Thì, đấy, ừm, nhưng mà còn công việc của mình á thì không có ổn định, có nghĩa là mình làm freelancer thì thực tế là mình chuyển về nước của ảnh thì mình vẫn làm được chứ không phải là không. Ừm. Đấy, nhưng mà mình sợ.
À, ra là Ồ! Tuy nhiên là bạn vẫn không thực sự muốn chuyển việc, ừm, ừm, dù là sang bên đấy công việc cơ hội nghề nghiệp nó cũng tương đương như ở đây ha?
Đúng. Ừm, mặc dù ở bên đó thì, ờm, theo lời ảnh nói á thì không cần thiết em phải biết tiếng Nhật nhiều, em chỉ cần biết căn bản để đủ để ra ngoài mua đồ này kia thôi cũng được, nhưng mà mình cảm thấy nó bị tù túng.
Ừm, thực ra cái cảm xúc như vậy là cũng hợp lý đó bạn ơi. À, ngôn ngữ là một trong số những cái rào cản mà sẽ khiến cho mình rất là khó hòa nhập. Và cái việc mà bạn chỉ biết, ừm, ng tiếng Nhật mà ở mức đủ dùng thôi thì chắc chắn là nó cũng sẽ có thể ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của bạn ở bên đấy. À, chắc chắn là cũng sẽ có cái cảm giác tù túng giống như là bạn nói. Ừm vậy thì bây giờ á, liệu là bạn đang có cái suy nghĩ, cái quyết định như thế nào chưa? Ví dụ như là tạm xa nhau, hay là bạn, ừm, đang nghĩ là hai đứa sẽ cùng chuyển về một cái thành phố nào đó khác mà cả hai cùng cảm thấy thoải mái, hay là bạn đã tìm ra một cái giải pháp tạm thời nào chưa vậy?
Khổ vậy đó. Ừm. Thì trước mắt á, là theo như lời ảnh khuyên á thì mình không có khả năng để mình phản bác. Theo đúng nghĩa luôn, mình hổng phản bác được, tại vì công việc của mình á là mình làm freelancer mà, nên là mình có ở đây hay là mình có ở bên kia thì nó cũng không vấn đề. Rồi chuyện học tiếng Nhật á, thì ngày xưa mình cũng từng học, có nghĩa rằng là mình có học đủ để mà mình giao tiếp cơ bản thì vẫn có, chỉ là nó không được, gọi là, chuyên sâu như là học tiếng Anh hay là đủ giao tiếp với như người Nhật thôi thì mình không đạt được cái mức độ đó. Thì ảnh vẫn nói là thì qua đó có môi trường thì luyện tập thêm, cái, a, mình lại lấy thêm cái lý do để phản bác rằng là "Nhưng mà ở bên chỗ của anh á đồ ăn thì nó rất là mắc, chứ nó hông có rẻ, mà với lại <laughs> với lại" ừm, thì đấy, rồi văn hóa của hai đứa tụi mình cũng khác nhau nữa. Cái ảnh mới nói chứ: "Ở bên Nhật nó cũng có quán mấy cái quán hàng quán Việt Nam mà, với lại đường phố nó cũng đâu có đến mức mà khó đi đâu, khi em đi em đi bộ em vẫn ăn được mà, chứ có phải là em đến mức phải đi xe đâu, giống y Việt Nam vậy thôi." Rồi xong, mình hết phản bác được luôn. <laughs>
À! Ừm. Mình hiểu rồi. <laughs> Cũng đúng. <chuckles> <laughs> À. Rồi, tức là anh ấy cũng đã cố gắng để mà tháo gỡ các cái nút thắt của bạn rồi. Tuy nhiên là vẫn chưa lựa chọn được, à giúp cho bạn lựa chọn được một cái phương án tạm thời, và gần như là anh ấy đang cố gắng thuyết phục bạn để mà đi sang bên Nhật cùng với ảnh á, đúng không? Ừm, vậy thì cái cảm quan của bạn á, ờ, l ngoài là rào cản ngôn ngữ cũng như là có ít các cái lễ hội ra đó, thì, ừm, có cái vấn đề gì khác khiến cho bạn lo lắng khi mà mình sang Nhật không? Ví dụ như là bạn có lo lắng về giáo dục hay là y tế hay là các cái vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến tương lai của mình không?
Ờ. Ừm, ừm. Ừm. Y tế thì lo thiệt nha, tại vì y tế bên Nhật á thì nó hông có bằng như Việt Nam mình đâu, ít nhất là nó chậm, nó lâu, nó mất thời gian, cái đó thì mình ấy rồi. Về vấn đề giáo dục á thì không hẳn, tại do là môi trường giáo dục thì ảnh nói ảnh lo. Tại vì ảnh biết ảnh rành hơn và ảnh cũng từng tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, ảnh cũng hiểu được là cái cách mà người Nhật đối xử với người nước ngoài ra sao á. Thành thử ra là ảnh cũng tự biết cách phải làm như thế nào, và còn vấn đề duy nhất á là mình sợ ở đây là nếu sau này hai đứa có vấn đề gì xảy ra thì làm sao mà mình chạy về nhà mẹ đẻ được? <laughs>
Ờ, cũng đúng, mình hiểu. À. Ừm, rồi. Ừm. À, đúng rồi, cũng đúng ha. Ờ, như bạn nói thì con gái mà đi lấy chồng á, thì nhiều khi có những cái lúc mâu thuẫn và rất là muốn được an ủi vỗ về thì sẽ thường chạy về nhà mẹ đẻ, đúng không? Nhưng mà khoảng cách địa Nhật, Việt Nam thì cũng hơi gian nan một chút nên là bạn cảm thấy là không có, ờ, quá là hài lòng với cái việc là chuyển sang Nhật ha. Ô kê, mình hoàn toàn hiểu được cái suy nghĩ và cái sự lúng túng của bạn ở thời điểm này. Ờ, đúng là để mà đi đến hôn nhân thì hai người cần phải có một cái kế hoạch và cả hai sẽ cần phải có một cái tiếng nói chung ít nhất là về cái nơi ở sau này, đúng không? Và hiện tại thì bạn đang một cái tình cảnh khá là khó xử, khi mà ảnh ấy không có muốn trở về Việt Nam, và bạn thì cũng không muốn chuyển đến cái nơi mà ảnh ấy, à, đang làm việc để mà sinh sống. Ờm, ờ, mình nghĩ là cái lời khuyên đầu tiên mà mình dành cho bạn á, đó là hai bạn nên có một cái buổi nói chuyện cởi mở và lắng nghe, nghe rõ những cái lo ngại và những cái nhu cầu của nhau một cách bình tĩnh. Ờ, bằng cái cách này thì hai bạn sẽ có thể tháo gỡ được những cái nút thắt của nhau và tìm ra được một cái, ờ, một cái, ưm, địa địa điểm đến mà nó phù hợp với nhu cầu của cả hai. Có thể là bây giờ khi mà hai người chỉ đang có những cái hội thoại ngắn và chưa thực sự nghiêm túc á, thì sẽ chưa đào sâu được vấn đề, và mới chỉ, ờ, biết được rằng là cả mở cả hai vẫn đang viện cớ và vẫn chưa hiểu được cái kế hoạch dài hạn trong tương lai nó sẽ như thế nào, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định của cả hai. Thì mình nghĩ rằng là nếu như mà hai người ngồi lại và có một cái thời gian trò chuyện một cách bình tĩnh cũng như là nghiêm túc á, thì sẽ có thể, ờ, giải quyết được cái vấn đề này. Ờ, mình nghĩ là bạn có thể sắp xếp thời gian để mà trao đổi với chồng được, đúng không?
<laughs> Ờ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi, thì mình vẫn nói chuyện được với ảnh thôi, nhưng mà tại vì do là mấy ngày nay á, kiểu, mình nói ra cái gì ảnh cũng giải quyết được thì cái tính của ảnh vậy rồi. Kiểu, cứ đụng tới vấn đề á, mà mình nghĩ tới cái vấn đề đó là ảnh đã nghĩ hơn mình chục bước rồi cho nên là ảnh xử hết. Đâm ra mình nói cái gì á cái ảnh cũng có nước để ảnh đón mình hết, thành thử ra là mình mấy nay đang giận quá hổng thèm nói chuyện. <laughs>
Ừm. <laughs> Ừm. À, thực ra thì giận nhau ở cái giai đoạn này thì cũng không nên đâu bạn ơi, tại vì là chúng ta cũng đã xác định là anh và bạn cũng đã xác định là sẽ đi đến với nhau và có một cái, ưm, kế hoạch dài hạn bên nhau mà. Tuy nhiên là do một cái tranh cãi như thế này, nếu như mà chúng ta không tháo gỡ cái nút thắt này và giải quyết nó một cách triệt để á, thì sẽ rất là khó để mà, à, cả hai có thể tiếp tục những cái mục tiêu trong tương lai ha. Ví dụ như là bạn có thể thử chia sẻ những cái nhu cầu của bạn một cách rõ ràng, nhưng mà đừng gây áp lực cho ảnh á. Ừm, bạn đừng lên nói là "Anh phải về Việt Nam với em!", và ví dụ như bạn có thể nói là "Em đang thấy rất là cô đơn và, ừm, vợ chồng mình thì phải gần nhau.", hay là "Em sợ là nếu mà cứ xa nhau như vậy á thì tụi mình sẽ càng ngày càng ít kết nối.", hoặc là bạn có thể nói là "Cái điều mà em mong muốn á, đó là một cái kế hoạch cụ thể chứ không phải là một cái sự chờ đợi như thế này." Thì khi mà chồng hiểu được cái nhu cầu cảm xúc thật sự của bạn rồi á thì chắc chắn là anh ấy sẽ dễ hợp tác hơn. Nếu như mà ảnh ấy không thể nào mà đáp ứng được ngay lập tức cái nhu cầu quay trở về Việt Nam của bạn á, thì anh ấy cũng sẽ đưa ra một cái giải pháp tạm thời nào đó để giúp cho bạn cũng như là ảnh ấy đều cảm thấy thoải mái, cũng như là vun vén cho cái mối quan hệ này. Bạn thấy cái cách này thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Mình thấy cũng hợp lý, kiểu, giận thì giận đó nhưng mà cũng phải nói rõ cho ổng hiểu chứ hông thôi là ổng đầu đất lắm, kiểu, hổng nói ổng hổng biết đâu, trời ơi. <chuckles>
<laughs> Ờ. Ngoài ra á thì, à, mình có thể tìm kiếm các cái phương án trung gian xem sao. Tức là ví dụ như là trước khi mà đưa ra một cái quyết định tại vì, à, chuyển đến một cái nơi ở mới chắc chắn là một cái quyết định rất là quan trọng, đúng không? Bạn hãy thử đề x chung là hãy sống thử một thời gian xem sao. Ví dụ như là đề xuất là chồng hãy sống thử ở, ờm, Việt Nam trong vòng khoảng 3 tháng để xem xem là có thể hòa nhập với cuộc sống ở đây không. Biết đâu được ảnh ấy về đây ảnh lại mê quá và lại, ừm, nằng nặc muốn về sống cùng với bạn ở đây thì sao? Và ngược lại ấy thì bạn cũng nên có một cái khoảng thời gian khoảng từ 1-3 tháng để mà trải nghiệm cuộc sống ở Nhật. Tại vì bạn cũng biết đấy, ngoài Việt Nam ra là một cái nơi thơ thân thuộc của mình á, thì Nhật là cũng là một cái đất nước rất là phát triển, cũng có rất là nhiều những cái vẻ đẹp khác mà có thể là chưa sống ở đấy nên là bạn chưa có trải qua. Thì bạn hãy thử sang đấy sống một cái thời gian ngắn để xem xem là liệu là 1 trong 2 người có bất kỳ cái sự thay đổi nào về quyết định hay không? Và sau cái thời gian sống thử đấy mà mình cảm thấy ổn á thì mình có thể đưa ra quyết định vẫn chưa muộn mà. Thì bạn thấy cái cách này thế nào?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Mình thấy cũng hợp lý. Kiểu, cứ sống thử trước đi đã rồi mới đi tới quyết định cũng được, chứ bây giờ mà chưa ở với chưa có sống thử ở những đất nước đó thì làm sao mà biết được, giờ mà cứ nói không thì cũng hông có ý nghĩa. Nên là mình cũng sẽ thử đề xuất cách này với lại ảnh coi làm sao, nếu được á thì bắt đầu phân ra xem là ở bên nào trước rồi tới lúc đó mới đi với quyết định tiếp theo. Phải nhờ có bạn á chứ hông thôi chắc giờ mình còn giận ổng mình cũng hông thèm nói thêm vài tuần nữa. <laughs>
Ờ, đúng rồi. Ừm. Ờ. <laughs> Ờ, mình mong là bạn sẽ có một cái cuộc trò chuyện, ờ, thẳng thắn với ảnh á, và sẽ sớm tìm ra được cái giải pháp tốt nhất cho cả hai nha. Nếu như mà không được thì mình có thể là à, hỏi những người thân đáng tin để xem xem ý kiến của mọi người như thế nào. Ờ, nhưng mà dù sao thì quyết định vẫn là ở hai bạn, tại vì hai bạn đang là nhân vật chính trong cái câu chuyện này mà, nên là mình sẽ cần phải, à, ờ, đưa ra quyết định một cách chính xác nha.
Ừm. <laughs> Ừm, thì để có gì á mình báo với ảnh rồi có bất kỳ quyết định gì là tiến hành thử coi sao, có kết quả hay có xích mích gì á thì mình báo với bạn liền, nha. Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn á. Bye bye.
Ừm. À, ờ. Ừm, không có gì đâu.